ใช่ค่ะ เอาไปสมกับแป้งน่ะค่ะ คือแป้งนี่ก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่า อาจจะต้อง เลือก ที่ไม่ขัดสีนะคะ เพราะว่าเราก็ยังจะคงรักษา อ่า คุณประโยชน์นะคะ แล้วก็คุณค่าสาร น่ะค่ะของวัตถุดิบเนี้ยให้ได้มากที่สุด อืม
อือฮึ อ๋อ อือฮึ อา ค่ะ แล้วถามนิดหนึ่งนะคะว่า น้องเนี่ยค่ะ เวลาที่เขาไม่กินผักอะ ที่เป็น ที่เขาเห็นเป็นรูปผักหรือว่าเป็นอะไรเลย เงี้ย แล้วเวลาที่มันมาเป็นน้ำผักหรือว่าเป็นเครื่องดื่ม หรือว่าเป็น เขาเรียกอะไรอะ ไอ่ ซุปผัก อะไรอย่างเงี้ย ที่มันเป็นแค่น้ำ ๆ มัน น่ะ น้องเขา เขากิน ไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ อืม กินค่ะ แต่ว่าเขาจะเบื่อนะคะ อย่าง อย่างซุปผักอะค่ะ ที่เราต้องเอาผักต่าง ๆ เพื่อที่จะเอาไปต้มนะคะ ค เราจะเรียกว่า ปัม เป็นพวกซุปสีทอง อา ที่เป็นซุปสีทองนี่ก็คือเราจะพยายามใส่นะคะทั้งผักสีเขียวนะคะ ที่บ้านก็จะเลือกเป็นผัก Kale ค่ะ นะคะ เพราะว่ามี อ่า ประโยชน์เยอะมาก ๆ เลยนะคะ เราก็เลยจะปลูกผัก Kale ไว้ อา อันนี้เราต้อง ต้องเลือกนะคะวิธี การปลูกด้วย อย่างเช่น ตอนเก็บด้วย เราต้องเก็บตอนที่ ตอนเช้าตรู่เลยค่ะ นะคะ ตอนเช้า สัก 6 โมง โดย ที่ยังไม่มีแสงแดด เพราะว่าไม่งั้นผักเขาจะเครียด แล้วมันก็ จะขม
อะฮะ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม แต่มัน ขม ไม่ใช่เหรอคะ? อือฮึ อ๋อ ฮะ? อ้อ เหรอ? เป็น ค มีเป็นแบบนี้ด้วย เหรอ?
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็เวลาเอาไปต้ม ก็ต้องเอาแต่ใบนะคะ เราต้องเอาก้านออกให้หมดเลย
เออ อืม ค่ะ

อืม ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของสีเลยนะคะ เพราะว่าอันนี้ลูกก็จะแบบ ถ้าที่สังเกตดูนะคะก็น่าจะเป็นที่ texture ของมันมากกว่า อย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเป็นแครอทนะคะ แล้วเราต้มแบบไม่เปื่อยพอนะคะ ไม่ยุ่ยมากพอ ต้องต้มให้แบบ นิ่ม ๆ เลยนะคะ คือแบบพอใช้มือสัมผัสแล้ว อย่างเงี้ยนะคะ เนื้อต้องนิ่มประมาณนั้นเลยที่ลูกถึงจะยอมกินน่ะค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเราอะค่ะนำ ไปบดให้ละเอียด อันเนี้ยลูกก็จะไม่ค่อยกินแล้วค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นตอนลูก 6 เดือน อย่างเงี้ยนะคะ ลูกเขาก็ยังกะกินอยู่นะคะ ก็ชอบแบบ แบบบดที่แบบ เออ ไม่ต้องหยาบมาก แต่พอลูกเริ่มโตอะค่ะ จาก 8 เดือน สิบ เดือนน่ะค่ะ จนตอนเนี้ยค่ะมาถึง 1 ขวบ อย่างเงี้ย เขาก็จะเริ่มปฏิเสธแล้วนะคะ อาหารที่เอาไปปั่นแล้วที่มันเหลวมากจนเกินไปอะค่ะ ใช่เลยค่ะ
อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ้าว! ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ เหรอ เอ่อ แล้วมันเคยแบบว่าเหมือน <tsk> เคยเห็นที่คนเขาใช้กันอะนะ ก็คือว่าเอาไปบด กับข้าวอะค่ะ แล้วก็ให้มันเนียนไปกับข้าวเลยอะ
อืม

อ๋อ ค่ะ แล้วถามนิดหนึ่งนะว่า ไอ้อาการที่ไม่กินของเขาเนี่ยค่ะ เขามีแบบ มีอาการยังไง? เขาแบบบ้วนทิ้ง หรือว่าเขาเบะปาก หรือว่าเขาแบบเบือนหน้าหนี หรืออะไร? อย่างเงี้ยค่ะ
คือจริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ เขาก็จะแสดงกิริยาแบบชัดเจนเลยนะคะ คือเขาจะ พอกินเข้าไปแล้วอะค่ะ เขาก็จะบ้วนทิ้งออกมาเลย
อือฮึ ค่ะ อืม เอาแบบให้เห็นต่อหน้า
อืม แล้วพยายามที่จะลุกจาก ที่นั่ง ใช่ <chuckles> ประมาณนั้นเลยค่ะ ไอ้ เรา
<chuckles> อ เออ แล้วมันมีผักแบบ มีชนิดไหนบ้างไหม? ที่เขาแบบ เออ สีเขียวไม่เอาเลย แบบหรืออาจจะเป็นแบบสีเหลืองยังพอรับได้ หรือว่าสีส้มอย่างแครอท อะไรอย่างเงี้ย ก็ยังแบบ เฮ้ย ยังยอมกินอยู่อะ